Mm. Totoo 'no. Uy, sang-ayon ako diyan 'no, alam mo yung parang nagta-travel-travel kayo, pero alam mo yung kahit pupunta lang kayo ng mga museum maganda yan para sa kalusugan ng katawan, ay kalusugan ng pag-iisip 'di ba? Parang nare-refresh yung utak mo, nag-a-unwind ka, yung mga ganong pakiramdam. Tapos siguro ang ano ko diyan dahil kasama mo ang pamilya mo tapos malusog kayo 'di ba.
Eh, kayo po? Opo. Opo. Op do opo tala O opo, tala tama po.
Ayan, may oras kayong magkasama sa isa't isa. Oo pareho tayo ganyan din yung sa akin 'no, alam mo yun yung pinagpapasalamat ko yung mga maliliit na bagay na yan, eh. Na kung minsan parang hindi natin napapansin o binibigyan ng halaga 'di ba ang pamilya. Yan tulad niyan mabuting kalusugan, nagsasama-sama, alam mo yun mabuti yung relasyon 'di ba. Nagpapasaya'n sa 'kin kasi parang alam mo yun, kahit mabigat ang buhay 'di ba kasi daming mga pagsubok, daming mga kinakaharap. Eh, kahit ganun 'di ba napapagaan dahil sama-samang pamilya, masasaya, malulusog, 'di ba sama-sa
Opo. Op Tama po. Opo, kahit opo. Tama po, ugh, lalo na ngayon, ano talagang maingay na dito sa bahay namin di ba no'ng kinuha ko na yung apat kong pamangkin.
Mm. Mm. Uy, 'di ba na-stress ka ba o nasaya pa din?
'To talaga pong Masaya na na-i-stress, pero mostly naaaliw po ako kasi ano mga bata pa kasi sila, eh, mga inosente pa yung mga tanong, mga marami pang question sa utak nila na natatawa ako, na natutuwa ako kasi siyempre dumaan din ako sa ganun.
<chuckles> <laughs> Halo. Ayan. Totoo. Ayan. Totoo. Ayan, oo. Uy, sang-ayon din ako diyan 'no, kasi minsan kasama ko rin yung mga pinsa nakakabatang pinsan ko o di kaya mga kapatid ko, alam mo yun. Pag nagkakaroon kami ng oras sa isa't isa, nagkakasama kami para mag-usap-usap 'di ba, magkulitan, mag-asaran 'di ba?
Opo. Mm. Ah Opo, hmm, opo. Se
Mga ganon, mm.
Um.
'Di ba.
Na naaano niyo po ba yun?
Oo.
I inuuna niyo po ba yung mga bagay na nagpapasay inyo sa nagpapasaya sa puso niyo po araw-araw. Inuuna niyo po ah, talaga po, pa'no po uh?
Ano? Oo naman. Totoo, ayan alam mo, parang ano 'no 'pagka gigising ko sa umaga dapat pasalamat ka sa lahat ng mga biyaya ano, parang kahit maliliit lang na mga nangyayari sa buhay mo dapat ipagpasalamat mo yan. Parang alam mo yun yan yung nagpapatuloy sayo para mabuhay, kasi nandiyan ang mga pagsubok 'di ba, nandiyan ang mga suliranin. Pero alam mo yun, dapat kahit ganon, magbigay ka ng pokus 'di ba dun sa mga masasayang bagay para alam mo yun makapagpatuloy ka at di ka malungkot. Ikaw ba? 'Di ba.
Tama po, mm. Hmm. Yes. Opo. Hmm. Tama po. Ah Hmm, pinapahalagahan ko po siya sa part na

Ah, hindi pa, eh, pero ano, nagtanghalian naman ako. Siguro mamaya-maya, magmemeryenda na rin ako kapag ano na, alam mo 'yo
<chuckles> Siguro, kakap kape po ba iniinom niyo?
Makapag pahinga. Ay, hindi ako nagkakape, eh, wala, palpitate kasi ako diyan eh. <chuckles> Mabilis kinakabahan ako, hoy, pareho pala tayo. Pero alam mo 'yon, 'no, parang kasi meron kaming ano, eh, parang, alam mo 'yon, nasa duyan ako tapos minsan, n nakikita ko yung paligid, 'no, lakas ng hangin, 'di ba, gano'n. Tas parang napapaisip ako na, alam mo 'yon, may mga bagay palang dapat ako ipagpasalamat, na parang ang saya-saya sa pakiramdam, 'di ba?
Oh, same. <chuckles> Ako din po, same. Opo. Opo. <chuckles> Opo. <chuckles> Ang
Ikaw ba? Mm.
Ah, tingin ko po.
Mm. Sa tingin mo, ano ba yung bagay na nagpapasaya sa puso mo, 'pag, alam mo 'yon, 'pag naiisip-isip mo nagmumuni-muni ka? Mm.
Nakakapagpasaya sa'kin? Um technically, pagkain po talaga, eh, like
Uy, pareho tayo diyan, ah.
'pag magkaaway kami ng partner ko, tapos bibigyan niya akong chocolate, parang kumikinang-kinang na talaga yung mata ko. Parang yung kasalanan niya, okay na 'yon, may chocolate naman eh. <laughs> Opo, tas 'pag kumakain kami sa labas, gano'n po. Nakakapagpasaya siya sa'kin, sa point na
Ay, a Uy! Nawala na, 'di ba? Yung mga gano'n. Mm. Uy, pareho pala tayo, mm.
parang, nawawala na do'n yung distraction ko, 'yon. Kunyari malungkot ako, o kaya sabihin natin na, hindi gano'n kasakto yung pera ko, tas 'pag ilalabas niya ako, parang hindi ko na ramdam yung problema ko, okey na 'yon. Oo. Eh, kayo po, an
Ayan. Oo. Mm. Yan, totoo, oh, 'di ba? Alam mo yung totoo lang, sang-ayon ako diyan, eh, alam mo yung, maliit lang na bagay. Kasi ako minsan, 'pag na-i-stress din ako, alam mo 'yon, parang, ang daming ginagawa, ang daming iniisip, ang daming kailangan gawin, parang balisa na yung isip ko, gano'n. Sabi ko, ah, kakain lang ako, eto, tapos magiging okey na rin lahat, 'di ba, i-ano ko lang yung mga cravings ko, ilabas ko yung sarili ko, kain ako ng fast food, mga gano'n ba.
Opo. Po. <chuckles> <chuckles> Tama, minsan nagluluto nga tayo, ng gusto talaga nating kainin para talagang solve yung cravings natin.
Oo. 'Di ba, totoo, 'yon yung mga karanasan na ginagawa natin, 'di ba?
Hmm.

Hmm.
Ay yung lagi ko pinapakita po sa kanila na hindi ako naiirita 'pag nandiyan sila or hindi ko sila you like kapag nagkakamali sila hindi ko sila agad binubweltahan ng, "Ganyan ka kasi ganito, ganyan." Hindi ko sila agad binubweltahan ng gano'n. So, parang pinapakitaan ko pa sila ng pasensya. Pin pinaanuhan, pinaparamdam ko sa kanila hindi ako galit, pero hindi tama din yung ginagawa. Pinapahalagahan ko sila sa poin point na ayoko silang lumaki na ganyan na lang sila, ganun ang pag-iisip nila. Kaya kung kailangan ko ta minsan talaga tight ako sa kanila.
Ayan. Mm. Mm. Hmm. Ayun. Tama. 'Yan. Totoo. Mm.
Kasi ayoko na hindi nila maramdaman na hindi sila mahalaga sa'kin.
Totoo. Ayan. Alam mo yun minsan yung pagiging ano mo, dinidisiplina mo sila, tinatama mo yung pagkakamali mo, 'di ba' yan yung parang pagpapakita na mahalaga sila sa'yo. Kasi concern ka, 'di ba? Iniisip mo yung kapakanan nila para sa ikabubuti naman nila yung mga bagay na yun. Totoo 'yan 'no, alam mo yung kahit minsan parang iba yung tingin nila niyan, eh, kasi parang sinasaway sila sa ginagawa nila, di
Tama po. Yes po. Opo. Opo, yung sinasakay sila sa gusto nila.
Oo, hindi ka nakikiano 'di ba, parang hindi ka sumasang-ayon, sumasabay, pero alam mo yun, para gusto mo lang naman sa ikabubuti la and para sa tama, 'di ba?
Tama po, opo. Kasi kasi po 'di ba lalaki din po sila tapos ayoko naman sila mapabilang sa hindi magandang mga bagay. So, talagang pinapahalagahan ko talaga sila ng sobra-sobra. <chuckles> Sa minsan tinatawag na ako ng ate ko na, "Ah, mga anak mo." <chuckles> Kahit wala pa akong anak. "Yung mga anak mo ginaganyan-ganyan na naman." Parang ang sarap ng feeling na, sa'kin sila nagsasabi na, "Uy, disiplinahin mo naman 'yan kasi gan'to, ganyan." <chuckles> Ah, parang nakikita nila pinapahalagahan ko yung mga anak nila. <chuckles>
Ayan. Totoo. Totoo. Totoo. Yeah. <chuckles> Inaalagaan. Oo. Oo, totoo, 'di ba? Parang dala-dala mo.